เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ย บ้านค่อนข้างยากจนค่ะ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ ไม่ได้ซัปพอร์ตอะไรมากมายเนาะ พอได้เงินเดือน เดือน เงินเดือนเดือนแรกเนี่ย ก็ได้ประมาณ 12,000 บาทอะค่ะ แบบสมัย 10 ปีที่แล้วอะ เออ <chuckles> ดีใจมากเลย
อือฮึ อะฮะ อ๋อ อ๋อ อุ๊ย เท่ากันเลย อะฮะ อันนี้ 10 กว่าปีที่แล้วนะ เลย เลยไป 10 ปี ก เลย 10 กว่าปีไป อาจจะ 20 ด้วย ฮ ไม่ ไม่ถึง 20 อาจจะ 10 กว่าปี 10 กว่า
เหรอ? เลยอีกใช่ไหม? เออ นั่นแหละ มันเป็นอะไรที่ภูมิใจเนาะ พอได้เงินเดือนเดือนแรกอะ แต่ทีเนี้ย มันเป็น มันเป็นปัญหา ก็คือเราอะมีปม
อือฮึ อือฮึ อะฮะ
มีปมอะไร ก็คือตอนเด็ก ๆ เรายากจนเนาะ อยากได้นู่นอยากได้นี่ พอมีเงิน อา ของมันต้องมี มีเงินไม่เท่าไรคุณพี่ บัตรเครดิตเขาก็ให้สมัครวงเงิน ให้นู่น นี่ นั่น วงเงินวงแรกจะได้ 30,000 บาท โอเค ก็ใช้จ่ายไป เงินเดือนมาก็โปะไป โอเคไม่มีปัญหาอะไร ทีนี้พอเราเครดิตดี คุณพี่คะ เขาก็เพิ่มวงเงินให้เรา เป็น 100,000
อยากได้นู่น อยากได้นี่ ใช่ไหม? อะฮะ <laughs> อะฮะ โอ้โฮ อือฮึ อื้อฮือ อะฮะ เพิ่มให้ <giggles> โอ้โฮ! เยอะเลยนะ
ทีนี้ทำไงล่ะ ว้าย! วงเงินเป็น 100,000 ใช้สิคะ ทำไมเธอใช้ไม่ได้ เออ
อะฮะ อะฮะ
ก็รูด ๆ ๆ คิดว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จ่ายได้ ทีนี้กลายเป็นว่ามีอยู่ ติดขัด คือมันเป็น คือเราทำงานด้วยความเป็น อา เป็นพยาบาลอะค่ะ แล้วที่เนี้ยทำงานโรงพยาบาลรัฐนที่
อื้อฮือ! เยอะมาก อือฮึ อะฮะ พนักงาน อ๋อ อุ๊ย! ขอโทษ โอ้โฮ ทำไมเขาให้เงินเดือนพยาบาลน้อยขนาดนั้นน่ะ ใจร้ายมากเลย
อา ก็เป็นช่วงแรก เออ อันเนี้ยยังไม่ได้โอที ยังไม่ได้ อ่า ค่าเวร ไรอย่างงี้ใช่ไหม ช่วงแรก ๆ
โอ้โฮ เขา โอ้โฮ เหนื่อย โอ้โฮ เขาทำงานเหนื่อยขนาดนั้น เรียนแทบตาย
โหดไหม? เออ มันเป็นช่วงแรก ทีนี้พอ พอมันสเต็ปขึ้นมา เป็นปี ๆ เขาจะขึ้นเป็นขั้น ๆ ให้คุณพี่ ทีเนี้ยความยากลำบากของรัฐบาลอะ คือมันต้องรอตกเบิกค่ะ
อะฮะ อะฮะ

อา โอเค มันเริ่มจะทำประกันสุขภาพก่อน เพราะว่าด้วยความที่เป็นพยาบาล แล้วเรามองว่าโรงบาลรัฐอะ เรา ขนาดเราเป็นพยาบาลเองอะ เรายังเอือมเลยอะ เรายังแบบ บริจาคทำไม?
อืม อือฮึ อะฮะ <laughs> อ เธอรู้นี่ว่าเขาอะ <chuckles> เขาจ่ายยาอะไร <chuckles> ให้แต่ละ แล้วแต่บริการ <laughs>
รู้ ใช่ คือคุณพี่เข้าใจไหม เราเป็นพยาบาลเรา รีเควสต์ ได้ เรา รีเควสต์ หมอได้ เราขอหมอได้ แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสาเขาไม่รู้อะไรอะ แล้วบางทีแบบหมอก็แบบ
อะฮะ อะฮะ ใช่ ๆ
ก็ บางคน แล้วแต่คนละกัน ถ้าคนดี ๆ ก็ดี โอเค แต่คนที่แบบสะเพร่า หรือว่าแบบไม่ได้ใส่ใจ ห คนไข้อะมันก็มี เออ เรา เราก็เจอมาเยอะ เราก็เลยมองว่า อา เอกชนน่ะ อย่างน้อยอะเราซื้อความสบายใจอะ เออ ก็เลยทำประกันสุขภาพ
อะฮะ อะฮะ อะฮะ เออ เข้าใจ อือฮึ อา ๆ อา ๆ ๆ อือ
เพราะว่าเรารู้ว่าเอกชนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์แพทย์ทั้งหมดที่เขาจ้างมาทำ เป็นคุณหมออะ
เออ อะฮะ อะฮะ ๆ อือฮึ
ซึ่งดีกรีมันก็ค่อนข้างดีอะคุณพี่นึกออกเปล่า กับ กับโรงบาลเอกชน เออ เราก็เลยแบบยอมทำประกันสุขภาพ อ่า เล่มแรก ก็ โอเค เราป่วยนิด ๆ เล็ก น้อย ๆ
อา ๆ ๆ นึกออก อะฮะ อะฮะ อ๋อ มันมีแคช แคชแบ็กตอนที่ครบจำนวนใช่ไหม? กลับมา
อา ใช่ ทีนี้พอเล่มแรกจบไป ก็มอง อยากเก็บเงินระยะยาว เรามองว่า เอ่อ ประกันสุขภาพมันได้แค่ลดหย่อนภาษีได้แค่นั้น แล้วก็เรานอนโรงบาลแล้วก็มีแบบได้วันเคลม วันละ 1,000 อะไรอย่างเงี้ย ก็บางทีเราก็ไม่ได้ป่วยบ่อย อืม
อือฮึ อะฮะ อือฮึ อะฮะ ก็นอนฉ่ำเลย <laughs>
เราป่วยบ่อยไม่ได้ไง เราต้องเป็นพยาบาลไง นึกออกเปล่า ก็เลยถามตัวแทนว่าแบบ "มันมีวิธีไหนอีกไหม?" เขาก็เลยแนะนำว่า "ก็ทำประกันชีวิตไปเลย"
อ๋อ โอเค ๆ <laughs> อือฮึ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ อา เป็นยังไงบ้างเอ่ย วันนี้?
โอ้ วันนี้สบายดีค่ะ เพิ่งเลิกงาน วันนี้ทำงานค่ะ
โอ้โฮ
แล้วทางนั้นเป็นไงบ้างคะ?
รถติดล่ะสิ ค่อน ข อืม วันนี้ อ หน่อย ๆ นิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร กำลัง ปัญหากำลังเคลียร์ไปได้ด้วยดี อืม แต่จริง ๆ อะมัน ถ้าจริง ๆ อะ มีการออมเงินมาตั้งแต่แรกอะ ปัญหาเรื่องนี้อะจะคลี่คลายได้แบบว่ารวดเร็วมาก
ร้อน โอ้ โอเค อืม เหรอ? แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหม ไม่ ไม่เป็นไรคุณพี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้
อือฮึ มัน มันไม่ใช่เป็น มันต้องเอาเงินไปจ้างทนาย มาจัดการปัญหานะบางเรื่อง อะไรเงี้ย มันจะได้แบบไม่มาปวดหัวเรา อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ
น้อง อุ๊ย มันก็เลยต้องใช้เงินเยอะหน่อย ใช่ไหมล่ะช่วงนี้?
ใช่ ๆ อือฮึ โอ้โฮ แต่ยิ เรื่องเงินออมอะ มัน สำคัญมากเลยนะ เพราะว่าตอนเด็กอะไม่มีความรู้อะ ใช้อย่างเดียว รู้แค่วิธีใช้ <chuckles> อือ
อืม อย่างของ อ ใช่ นี่ก็เห็นด้วย อืม ถูกต้องเลย ใช่ เพราะว่าอย่างของ ของเราอะค่ะ ทำงานมา 10 กว่าปีแล้วค่ะ ต้อง ต้องแชร์ก่อนว่า ช่วงที่เรา ทำงานแรก ๆ แล้วได้เงินเดือนเดือนแรกอะ เป็นอะไรที่แบบดีใจมาก
อือฮึ ครับผม <swallows> ครับ ครับ

ดี ดีเลย
ครับ สำหรับตัวผมนะ อือฮึ
ใช่ แต่นี่ก็กำลัง มองว่าอยากจะปลูกบ้านใหม่เหมือนกัน คืออยากจะเรโนเวตบ้าน แต่ว่าเราอะยังกลัว
อือฮึ ระวังนะ ระวังนะ <chuckles> เพิ่งโดนมาเนี่ย เพิ่งทุบ ต้องทุบหลังบ้านออกไปอะ เพราะว่าต่อเติม ต่อเติมไอ้หลังเก่าที่อยู่ตอนเนี้ย คือต่อเติมด้านหลัง แล้วทีเนี้ย เอ่อ ช่างอะเขา ตอนเราเห็นเขาขุดอะ ผมว่าผมเห็นว่ามันลึกนะ ว่าขุดไอ้ตอหม้อ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาน่าจะกลบดินลงไป ใส่ดินลงไปตอนที่เราไม่ได้เห็น ตอนที่เขาเทปูน อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย กลางบ้านน่ะครับกระเบื้องดีด เพราะว่า ล หลังบ้านน่ะมันดึง มันดึงน้ำหนักลงไป เหมือนว่าเสา ฐานมันไม่แข็งแรงอะ ใช่ แล้วไม่มีตังค์ไง ตอนนั้นน่ะมี อ อ ไหวแค่ 50,000 กว่าบาทอะ ต้องทุบทิ้งออกไปหมดเลยอะ ใช่ เพราะว่า เพราะไม่งั้น ไม่ มัน มัน มันจะพังทั้งหลังอะ เพราะว่าถ้า ถ้าซ่อมอะครับ คือ อ คือการ เอ่อ ฉีดโฟมอัดขึ้นไปเพื่อยกพื้นให้มันสูงขึ้น แล้วค่อยอัดปูนลงไปให้มันแน่นขึ้น
เออ ใช่ไหมพี่? เออ อา อา อืม อืม ๆ เออ ๆ เออ อะฮะ เออ อ้าวเหรอ? โอ้โฮ โอ้โฮ อุ๊ย จริงเหรอ? โอ้โฮ เสียดาย โอ้โฮ อืม ๆ
อย่างงั้นน่ะมัน มันต้องใช้วิศวกรน่ะ แล้วก็ แล้วก็ต้อง มัน มันต้องมีวัศ วิศวกรมาทำ อะไรอย่างเงี้ย อา มันก็ไป 100,000 กว่าบาทอะ
โอ้โฮ เขาเรียก เออ เนี่ยแหละ เออ กลัวตรงเนี้ย กลัวทำบ้านแล้วแบบมันไม่
อือฮึ
มันจะไม่จบ ไรเงี้ย แต่ทีเนี้ยมองอีกมุมหนึ่งก็อยากจะทำบ้านเพื่อที่จะ โอเค เรามีกำลัง เราพอที่จะยังทำงานเพื่อหาเงินมาทำบ้านได้ ก็เลยมองว่า
อือฮึ อือฮึ ใช่ ท ใช่ ทำ ทำตอนที่ไหวยังดีกว่า
ใช่ ๆ เพราะว่าตอนเนี้ยเงินที่มีอะ โอเค มัน มันพอ พอมีพอกิน แต่ว่าเราก็อาจจะเสียไปกับของนู่น ไร้สาระบางที พูดจริง ๆ นะ ก็เลยมองว่ารีบทำบ้านดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย คุยกับแฟนไว้อยู่แบบว่า เออ ใช่
อืม อา เออ ใช่ เออ ได้เป็นชิ้นเป็นอัน อือฮึ
ก็เดี๋ยว
ต้องระวังหน่อย เพราะว่าโดนโกงไป 5 รอบอะ
หือ
อื้อฮือ หัวข้อวันนี้สุดยอดมากครับ <laughs>
โอ๊ย เสียดายเนาะ จริงค่ะพี่ ขอบคุณมากนะคะที่คุยกัน